हैलो। अ, जी नमस्कार। अ, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा कि अ, क्या आपके विचार में अ, बेहतर क्या है कि शहर की ज़िंदगी या गाँव की शांति? तो अ, देखिए अ, मेरे हिसाब से तो अ, मुझे भी गाँव की शांति ज़्यादा प्रिय है। लेकिन शहर में रहना एक तरह से अ, मेरी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि मैं अ, नौकरी करने के लिए शहर में बसा हुआ हूँ तो अ, उ अ, अपने काम की वजह से मुझे रहना पड़ता है, लेकिन अ, मुझे अगर दोनों में से कोई एक को चुनना पड़े, तो गाँव की शांति मुझे ज़्यादा अ, प्रिय रहेगी। आपके हिसाब से आप बताइए आपको क्या पसंद आएगा?
नमस्कार जी। जी। ओके। मेरी ज़िंदगी के अबा पर तो मैं दोनों की ओर ही हूँ, ज़िंदगी हर जगह है लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका हर जगह अलग है। शहर में स्पीड है, तो गाँव में सुकून है, एक तरफ़ भागदौड़ है तो दूसरी तरफ़ धड़क धक्का द बड़ी अ, ज़्यादा तेज़ ज अ, ज़िंदगी चल रही है। तो सवाल तो मेरा यही है कक जब मेरे काम होता है मैं शहर में रहता हूँ, जब कभी भी मुझे थोड़ा-सा आराम करने का अगर जहाँ ज़्यादा दिमाग लग जाता है अ, इ तब मैं अपनी गाँवों की ओर वार रवाना हो जाता हूँ।
हुँ। जी, जी। अ, देखिए अ, फिर भी जैसा इसमें कि शहर की अ, ज़िंदगी में से कौन-सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं? तो देखिए अ, शहर में गाँव की अपेक्षा अ, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे सड़कें आपकी अच्छी होती हैं और लाइट जो है वो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी वो गाँव के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है औ या कहीं-कहीं 24 घंटे रहती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अ, मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, शहर के बारे में। जी।
जी। जी, तो है। और जी। और सबसे पहली चीज़ तो शहर में अ, वाकया ज अ, उ जमाने कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। शहर में हर एक कोने में एक कोई ना कोई नया आइडिया, कोई नया वाकया और करियर, कोई नई त अ, एक चांस मिलता है। अगर तुम किसी फील्ड में हो, ग्रो करना चाहते हो, तो चाहे तो कोई बिज़नेस हो, आर्ट हो या टेक्नोलॉजी हो, शहर में तुम्हें एक स्टेज देता है।
हाँ। बिल्कुल, सही कहा आपने। तो वही है, देखिए, श जी, आज शहर की ज़िंदगी और अ, गाँव की ज़िंदगी दोनों के ही अपने-अपने अ, तरीके अ, से ख़ाश अ, ख़ास होती हैं और इनकी अपनी सुविधाएँ और चुनौतियाँ भी होती हैं, और सुंदरता भी इनकी दोनों की अलग-अलग होती हैं। तो अ, क्या बेहतर है? अ, ये व्यक्ति के अ, जीवनशैली पे, ज़रूरत पे और पसंद पर निर्भर करता है मेरे हिसाब से।
और दूसरा जी, जी। बोलिए, बोलिए। जी, जी। उ जी।